Alors, en fait, heu, hem, il y a une petite chose, heu heu, qui m'embête, en fait, hem, <tsk> c'est de reprendre en fait, heu, le le football, en fait, après après ma plus après une longue pause, heu, hem, je vais pas dire que c'est une anxiété, mais c'est vraiment, heu, une appréhension, plutôt, heu, une appréhension vraiment à reprendre ce sport après une longue blessure, heu, qui m'a éloignée des terrains, heu heu, même 2 longues blessures, en fait, qui m'ont éloignées des terrains pendant plus de plus de 12 mois, donc heu, voilà, plus d'1 an, heu, donc en fait les les 2 additionnés, heu, ça s'est ça fait ce, heu, ce ce délai-là, en fait et et en fait, c'est j'ai peur de de de revenir pour heu et me reblesser d ensuite, heu, c'est quelque chose qui et que je n'envisageais même pas, en fait, parce que j'ai j'ai grandi avec le football, heu, j'ai passé depuis hein, je depuis depuis que j'ai 7 ans, je pratique ce sport donc heu heu, j voilà, j'étais joueur, heu heu, coach aussi, donc heu, c'est c'est c'est une chose, en fait, qui ça fait partie de ma vie et puis heu et puis derrière, bah, j'ai subi ces 2 grosses blessures-là, et puis là, heu, beh, je me pose la question de reprendre, heu et puis heu, c'est c'est tous les jours, en fait, où heu, où voilà, heu, je je discute avec des amis avec qui j'ai joué, heu, qui me poussent à reprendre mais aussi il y en a qui comprennent, en fait, heu, il y en a aussi qui comprennent aussi, heu, la situation dans laquelle je suis, c'est-à-dire, bah, heu, c'est pas facile, hein, de de de de de se blesser, heu heu, faire son sa rééducation, heu et puis 10 jours après son retour, se reblesser ensuite une 2e fois, heu, donc heu, c'est c'est quelque chose voilà qui qui m'a un peu hanté, on va dire et j'ai eu de sérieux de sérieux doutes, heu, pour reprendre ce sport.
Oui. Ouais, effectiv Vouais. Mouais. Ouais, je comprends, bah, déjà c'est vrai que, heu, le fait de de se blesser quand quand on fait du sport, bah, je comprends que ça peut être, heu, hyper frustrant, hein et puis, heu, hyper difficile à vivre déjà, donc je suis désolé pour toi que que tu aies eu à à subir ça et mmh, tu m'as parlé donc le donc si j'ai bien compris, donc tu fais du football plutôt, heu, d plutôt haut niveau, si j'ai bien compris?
Heu, c'est pas, heu, essentiellement du haut niveau, mais oui, c'est c'est un bon niveau. Après heu heu, je c'est plus un une passion pour moi, mais heu heu, voilà, c'est pas dans les heu heu, c'est pas en Ligue 1 ou en Ligue 2, voilà, c'est c'est dans un championnat, heu, régional, donc heu, c'est c'est c'est quelque chose que, hem, qui qui c'est en compétition en tout cas, donc heu heu et je me suis blessé lors d'un match justement, heu heu, qui m'a voilà, qui m'a vraiment éloigné des terrains vraiment pendant un très long moment, j'étais immobilisé chez moi, hem et en fait, c'est c'est comme, heu, comme je te l'avais dit, en fait, c'était tout nouveau pour moi parce que, bah, j'avais des petites blessures avant, hein, des petits pépins physiques, heu heu, des petites contractures, heu, des petites blessures musculaires, mais c'était pas, heu, une blessure comme cela de cette gravité-là, donc heu, hem, déjà de 1, j'étais, heu, je pense que j'étais en état de choc et puis de 2 heu heu, ça m'a co ça a commencé vraiment à à à me travailler au niveau mental, donc heu, je je ne savais plus, heu, bah, ce que je de ce que je devais faire aussi, c'est important aussi de se préserver pour sa santé, c'est ça, en fait, le le motif principal, heu, c'est vraiment, heu heu, le bien-être, heu heu, s physique, hein.
Mouais. Ouais. Bien sûr. Oui du co du de son corps, ouais, bien sûr.
C'est ça et puis, heu, même si voilà, j'ai c'est c'est un sport, voilà, que j'affectionne encore, heu, très, très particulièrement, heu, c'est au-delà de de d'un sport, en fait, pour moi, donc heu heu et je sais pas, en fait, je je ne sais pas si si heu, comment, heu, j'ai déjà envisagé des m un retour possible, mais heu, mais c'est pareil, en fait, j'ai toujours ces flashbacks de mes blessures quand je suis revenu, donc heu, c'est ça, en fait, qui qui qui joue beaucoup, en fait.
Oui. Ouais, qui t'inquiète, bah, oui, je comprends, bah, déjà, tu me l'as dit, c'est un traumatisme, déjà, cette blessure, parce que pour être immobilisé pendant 1 an, c'est, heu, ça doit être une une blessure vraiment voilà, qui n'est pas anecdotique, hein, pour t'empêcher de rejouer, puis en plus, tu l'as dit quand tu es revenu sur le terrain, heu, au bout d' 1 semaine ou 15 jours, je ne sais plus comment tu me l'as formulé, mais tu m'as dit que tu t'étais blessé à nouveau, donc, heu, c'est un 2e choc et quand tu envisages, voilà ce que tu m'as dit, hein, que tes amis te poussaient à à revenir jouer et voilà parce que, bah, je pense qu'ils étaient très contents de de t'avoir, heu, aussi pour jouer avec eux, donc quand quand tu envisages, toi, de te dire: «Bah, oui, c'est vrai que c'est quand même ma passion, hein», c'est ce que tu as dit, c'est au-delà du sport, c'est une passion si j'ai bien compris, donc quand quand tu envisages d'y retourner, hem, c'est donc cette peur de te blesser à nouveau qui qui t'inquiète si j'ai bien compris et qu'est-ce qui déclenche cette peur? Est-ce que tu te projettes, est-ce que tu revois la scène quand tu t'es blessé? Heu, en fait, c'est à quel moment que le l'envie de reprendre, heu, le foot, heu, se dissipe avec, heu, la peur de se blesser?
Ouais non, c'est une question très intéressante là, que tu me poses, hem, en fait, c'est je pense que c'est c'est vraiment voilà, comme tu l'as dit, heu, heu, c'est ces petits flashbacks que je que je revis, heu, et puis aussi en fait, heu, j'ai remarqué une chose vraiment qui qui m'arrivait quasiment jamais hein. Heu, c'est-à-dire qu'avant en fait, heu, avant ces blessures là, heu, bah, quand on me proposait, heu, même un un football entre amis, heu, heu, c'est-à-dire voilà, heu, encadré, hein. Dans un dans un s s stade, heu, extérieur, heu, un 5 contre 5, hein. Heu, bah, je je disais jamais non, même quand j'étais fatigué. Des fois, je sortais d'un entraînement de football et puis, heu, juste derrière, bah, j'enchaînais, heu, et en fait, heu, j'étais, heu, actif même pendant l'hiver, hein. Il faisait, heu quand il faisait - 3, - 4 degrés, heu, heu, bah, je sortais les gants, le bonnet, puis j'allais jouer au football, heu, heu et je m'engageais totalement, en fait. C'était aussi l'engagement, heu, heu, que que j'avais en fait dans dans ce sport-là, heu, que ce soit dans les entraînements, dans les matchs, heu, ou dans n'importe quelle pratique aussi hein, heu, dans le loisir, heu, heu, quand c'était des failles. Et aujourd'hui, en fait, heu, bah, je le vois vraiment comme un danger pour moi, heu et aussi quand j'écoute aussi, heu, des amis qui qui ont pratiqué, heu, ce sport justement, heu, j'ai des amis aussi qui se sont blessés très, très, heu, gravement, heu, heu, des des au niveau du genou, heu, voilà, c'est la blessure la plus courante, et et la plus grave, hein. Heu, parfois, en jouant ne serait-ce que 10 minutes hein, heu, et et et quand j'entends, voilà, tout ce qui se passe, heu, beh je pense que voilà, c'est j'ai j'ai beaucoup d'amis là qui se sont blessés et puis, heu, ben je me dis: «Ben non, j'ai j'ai j'ai je préfère éviter pour pas que ça soit mon tour», heu, et vraiment, c'est c'est mais et en fait, c'est un changement qui, heu c'est un frein mental, un blocage au niveau, heu, au niveau, heu, mental, heu, que j'ai eu, heu, alors j'ai depuis ma blessure, j'ai fait, heu, j'ai fait de des du sport loisir aussi entre mes amis et ma famille, heu, vraiment par-ci par-là, mais c'était très, très rare. Heu, heu justement là en vacances, quand je suis parti, j'ai joué, heu, heu, à 3 reprises, heu, des des petits matchs, heu, heu, encadrés et même là en fait. J'ai j'avais vraiment cette appréhension de me dire: «Bah, vraiment j'ai j'ai vraiment peur de», j'avais en fait un frein même, heu, au niveau de l'engagement. C'est-à-dire que j'essayais de de vraiment, de me dire, heu: «Bah, non il faut pas qui, heu que tu y ailles trop, heu, tu dois y aller vraiment doucement» et puis, oui, je pense que c'est c'est vraiment ce changement là, au niveau, heu, heu, bah, heu, justement le fait que je me sois blessé aussi longtemps et puis, heu, heu, tout ce travail que j'avais déjà effectué une 1re pour revenir déjà sur les terrains et puis derrière, j'ai rechuté dans avec une autre blessure, une autre partie du corps. Donc ça, ça m'a vraiment, heu, bah, donné un un coup de masse sur la tête donc c'est c'était très très dur à digérer ouais.
Ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais. Mouais. Ouais. Ouais. Bah, bien sûr. Ouais et alors donc il y a il y a quand même beaucoup de choses dans dans tout ce que tu me dis, heu, j'entends déjà que tu me parlais, heu, de du fait d'être à à 100% en permanence, heu, quand tu allais jouer hein, même l'hiver. Tu me disais, voilà je j'enfile les gants et si j'y vais, heu, j'y vais à 100% et tu m'as dit que c'est peut-être aussi également pour ça que d'autres de tes amis, qui avaient peut-être un petit peu ce cette même façon de faire, heu, bah ce sont blessés également. Et tu m'as dit que ça te gênait finalement de p de de te dire que tu pourrais pas être à 100%, mais est-ce que peut-être hein, je sais pas ce que tu vas tu vas me dire ce ce que tu en penses, mais d'accepter que finalement, ne pas être à 100%, de dire, bah, tu m'as tu m'as parlé que tu avais pu jouer un petit peu de temps en temps en mode un petit peu famille vacances, heu, en mode un petit peu plus tranquille hein, moins en mode compétition. Est-ce que de te dire que, bah, tu peux peut-être aller jouer, heu, de temps en temps, sans le mode, heu, compétition à à 100%, à tout donner et de te faire mal. Juste de dire: «Bah en fait je je vais jouer, heu, tranquillement, pour le plaisir et heu, bah ça me permettra de de pas me blesser» parce que, bah, finalement, heu enfin, en tout cas de parce qu'on peut toujours se se blesser donc ça c'est peut-être aussi, bah, quelque chose à accepter pour reprendre le sport de se dire que c'est une possibilité mais ça ça aura beaucoup moins de chance d'arriver si tu es pas à 100%. Est-ce que ça, heu, ça a du sens pour toi ou pour toi jouer c'est vraiment à 100% ou rien?
Non non, franchement c'est très intéressant, heu, le conseil que tu m’apportes. Parce que voilà, c'est c'est peut-être une piste, heu heu, judicieuse et avec, heu, beaucoup de lucidité à explorer hein, heu, le fait de voilà, de de déjà pratiquer le football sans vraiment, heu heu, cet esprit de compétition. Déjà pour prendre du plaisir parce que, voilà, j'estime que je prends beaucoup de plaisir en voilà. Ne serait-ce que, qu'en faisant une passe avec des amis ou ou un petit, heu, voilà, heu heu, en en en en en fait en faisant un petit jeu, heu heu, remixé en fait. Mais heu, je pense que, ça change beaucoup, heu, ma vision de voir, heu, justement le football. Parce que j'avais quand même un jeu énergivore, qui me demandait en fait, ces ces cette petite, heu heu. Bah cette, envie justement, heu heu, de d'être en compétition, heu, dans les matchs, même dans les entraînements, heu heu, j'avais vraiment tendance à à être vraiment, heu, quelqu'un qui aime les duels, qui qui qui va vraiment en fait, heu, tout faire à 100%. Et puis, heu, je pense que, bah déjà, oui après mes 2 blessures là, je me suis beaucoup calmé. Et puis, heu, ça change radicalement en fait mon mon jeu et puis, heu, ma façon de de de de jouer en fait, heu, je ça ça je suis beaucoup plus calme, moins, heu heu, moins rigoureux, moins en fait, heu, c’est c'est c’est mmh, on va dire que ça ça ça influe vraiment sur, heu, sur, heu, mon style de jeu de derrière en fait, voilà. Et, mais tu as raison hein, je pense que c’est c'est quand même quelque chose à accepter, hein, malheureusement, enfin. Heu, même si, voilà, heu heu, il y a aussi des de belles perspectives, heu, d'avenir, heu, avec, heu, voilà, heu, pourquoi pas reprendre vraiment, heu heu, c'est ce que j'envisage hein, c'est de reprendre vraiment dans un, club à de bas niveau, heu, pour j’ai juste reprendre un peu de rythme et derrière, pourquoi pas enchaîner par la suite? Mais je pense que oui, heu, ça peut être vraiment une très très bonne option de de se dire, bon voilà, heu heu, il faut accepter le fait que qu'il y a des risques de blessures si jamais voilà, je je me réimplique, à 100% sur quelques sur des actions, voilà isolées, où je peux me blesser et et et jouer avec, entre amis, heu, pourquoi pas le faire 2-3 fois plus, heu, que que l'heure actuelle? En tout cas, je te remercie beaucoup pour les conseils que tu m'as apporté, heu, voilà, heu, je pense qu'ils m'ont fait réfléchir déjà sur, heu, ma façon de voir les choses à l'avenir, heu, voilà, j'ai j'ai réfléch j’avais un petit doute, heu, justement pour reprendre le tenni heu le le football et puis, heu, je pense que tu m’as tu m’as tu m'as fait réfléchir un peu plus, donc je te remercie pour cela.
Ouais. Ouais. Sur ton jeu? Ouais. Ouais, OK. Ouais. Ben écoute, je t'en prie. Si si j'ai pu t'aider, heu, de quelque façon, heu, j'en suis ravi, et puis je suis sûr que tu vas pouvoir trouver un équilibre entre ton amour du sport, et ton amour de la compétition, pour pouvoir, bah voilà, allier les 2, heu, sans te blesser à nouveau, et puis, bah, reprendre cette activité que tu aimes beaucoup.